Untuk membuat buku itu kan saya harus merevisi banyak hal ya dari tesis saya, Kak. Nah, saya harus baca lagi kemudian ini lagi gitu loh. Nah, dulunya mungkin saya itu bisa fokus karena lingkungan mendukung karena saya juga masih kuliah, sekarang kan udah selesai kuliahnya. Nah akhirnya mengerjakan buku ini aku jadi kayak banyak distraksi gitu loh, Kak. Masalnya, dulu aja aku tuh malah nggak sempat loh, nggak pernah itu ada namanya dalam waktu itu bisa buka-buka YouTube, ngelihat-ngelihat kejadian apa-apa aja. Nah sekarang tuh, Kak, ya ampun YouTube aja itu menjadi distraksi terbesar dalam hidupku sehari-hari gitu loh, Kak. Bangun tidur tuh belum mulai mau udah mulai misalnya buka file, udah mulai menulis, "Eh, buka YouTube dulu deh," gitu. "Eh buka ini," akhirnya kebablasan 2 jam 3 jam loh, Kak, nggak sadar. Hah! udah 3 jam di depan komputer ngelihat YouTube, aduh padahal kalau udah paksa pakai yang lain-lain, udah lebih produktif aku gitu, Kak, aduh gimana caranya ya?
Iya. Iya. O O oke. Mmm, mhm. Iya. <chuckles> <chuckles> Mmm, oke oke oke oke, aku paham sih karena, eee, ini juga mungkin bisa dialami banyak orang juga ya masalah kayak gini tuh. Mhm, cumu mungkin ya, eee, ak ini tuh kamu tuh kira-kira tuh maksudnya gangguan ini kamu alami secara konsisten, jadi setiap ketika kamu ada ide untuk menulis buku itu, eee, langsung tiba-tiba, "Aduh kayak pengen nonton deh, atau, aduh ini kok video kayaknya lucu nih," atau, ada notif video gitu masuk gitu atau gimana?
Iya. Iya. Iya, eee, nggak ada. Saya nggak ada notif-notif. Cuma itu langsung kek otomatis gitu loh. Po bukaknya buka komputer langsung aja belum mikir itu langsung sambil
Oh.
Otak saya itu belum ya yang tune in gitu udah langsung, "Buka YouTube dulu deh," <laughs> buka YouTube lagi. Aku <laughs> aku bilang, "Ya ampun, malah geser," aku bilang. Ya ampun, te padahal tadi bangun tidur udah bikin resolusi gitu kan. Resolusi hari ini, "Ya udah aku nggak mau nonton YouTube seharian ini." Nggak bisa, Kak, ya ampun. <laughs> Eee.
Heeh. <laughs> Malah geser ya dari tujuannya. Iya iya. Mmm, mhm. <chuckles> Mi mmm, mungkin solusi dari aku kamu coba batasi aplikasinya mungkin bisa nggak sih? Kayak contoh kamu kasih kunci dari aplikasinya, dan jadi itu memperlambat kamu untuk membuka aplikasi itu gitu, atau bagaimana?